Iya Kak, aku lagi mau cerita nih Kak, mau curhat sekaligus minta saran Kak kalau boleh nih. Jadi, mmm, aku itu, eee, belakangan aku berasanya nih dalam 2, 3 bulan belakangan sedikit kesulitan, eee, nahan diri Kak. Memang mungkin aku dari sananya udah cukup royal atau impulsif ya Kak ya dalam hal berbelanja nih Kak. Nah belakangan ini 2, 3 bulan kayaknya makin, eee, aku ngerasanya tuh kayaknya <smacks lips> finansial aku juga lumayan, eee, <sucks teeth> terganggu nih udah lumayan nggak sehatlah gitu. Apalagi tuh kayak diskon besar atau flash sale gitu kan suka tuh Kak, ya Kak ya, per bulan satu satu, 2.2, sebu eee, 3.3, 11.11 gitu. Nah itu <tsk> membuat aku tuh kayaknya semakin impulsif semakin membabi butalah belanjanya Kak walaupun ya biasa pun juga cukup sering ini sih, apa, cukup sering impulsif juga gitu Kak.
Boleh boleh, ya boleh boleh, silakan. Oh ya. <chuckles> Iya iya, ya. Iya. <chuckles> Iya. Iya. Nah. Mmm, baik. Ini dari yang saya dengar situasinya kayaknya sedang tidak terkendali ya, dari sisi eee, dari sisi apa namanya menahan, eee menahan, eee belanja dan bisa jadi juga mungkin, eee, kamu sudah melakukan eee, minimal kamu refleksilah ya sekarang itu ada udah bagus ya. Eee, kamu kamu mulai merefleksikan diri bahwa, eee, ada yang kebablasan sini soal belanja. Heeh dan, eee, sebelumnya juga saya terima kasih ya kamu mau sharing ini dengan saya. Nah baik sebelum lebih jauh mungkin ya, mau, eee apa namanya, bisa memberikan saya bisa berikan beberapa pandangan mungkin, eee, ini sudah berapa lama sih kamu jatuh ke dalam jurang, mem belanja impulsif ini?
Iya. Iya. Iya. Ya. Boleh Kak. Hmm. Sebenarnya, eee, ya kalau impulsif sih aku mungkin dari sananya ya Kak ya mungkin aku dari yang eee, apalagi udah mencari uang sendiri gitu ya semenjak aku sem eee, umur ya lulus kuliahlah umur 23-an gitu aku udah, eee, lebih impulsif mungkin aku juga latar belakang aku, eee, anaknya tuh dididiknya tanda kutip lu lumayan "dimanja" Kak, jadi dibeliin apa-apa Kak dari kecil. Jadi me memang memang mungkin itu, eee, membuat aku juga seperti ini karakternya impulsif dan lain-lain. Nah cuman apalagi ketika udah bisa, eee, m m mencari uang sendiri, bela kerja gitu, itu lebih lebih ini lagi sih lebih kayak, mmm, <tsk> ya tadilah impulsif tadi mungkin sekarang ini 2, 3 bulan ini cukup mengganggunya karena aku juga udah ada sedikit apa ya target Kak untuk ke depannya. Menabung mungkin untuk membeli aset, ada juga untuk jalan-jalan, tabungannya udah mulai terganggu nih Kak, itu sih Kak.
Iya. Iya. Oh, iya. Ah, iya iya, ya. Ya. Minimal bagus kamu sudah memikirkan punya tabungan meskipun pada akhirnya kamu juga memakai tabungan itu untuk belanja. It's ok untuk sementara. Nah, eee, apakah kira-kira yang kamu sudah bisa punya ini ndak semacam gambaran ya, kamu ini lebih tertarik belanja online itu yang tadi itu berlebihan, yang impulsif tadi itu, eee, untuk eee barang-barang tertentu yang seperti apa sih?
Ya. Mmm, jadi aku itu tuh sangat-sangat impulsif terhadap barang yang memang aku lagi hobi atau aku lagi, eee geluti Kak, lagi maksudnya aku lagi panas-panasnyalah, lagi getol-getolnya. Jadi kayak misalkan, eee, <smacks lips> sekarang ada ya aku hobi yang sepanjang masa aku misalnya sepak bola, musik itu kan memang dari aku kecillah, tapi kalau yang hobi baru juga sering ini nih membuat aku semakin kayak, eee, nggak bisa mengontrollah, misalkan aku, eee, la sekarang lagi olahraga padel nih Kak gitu, nah olahraga padel ini kan lagi tren banget dan memang aku lagi geluti nih sama teman-teman, ini tuh membuat apa ya, <tsk> eee, makin kesulitan Kak aku menahan dirilah intinya gitu. Apalagi kalau di eee, diskon pas yang tadi 11.11, 12.12, itu kan lagi flash sale banget, nah itu tuh kadang-kadang barang yang tanda kutip mungkin, eee, kebutuhan yang sangat ini ya, "tersier" atau tidak perlu sebenarnya kadang juga tetap aku beli gitu sih Kak.
Iya. Iya. Iya. Oh ya. Oh, iya iya iya. Iya. Iya. Oke. Nah, kira-kira kok sekarang saya cuman mau tahu sedikit tentang perasaan kamu, ya kan, heeh. Eee, apa sih yang kamu rasakan? Misalnya, eee, kan kalau kelihatan ya tadi ya, kamu itu ka kayaknya kalau misalnya, eee, impulsif itu memang karena kebiasaan yang dari kecil, ya? Oke. Berarti mungkin di situ ada sebuah, eee, apa namanya, memang, sebuah menjadi tatanan-tatanan, eee ini kamu, pribadi kamu yang membentuk membentuk kebiasaan kamu. Nah, ketika kamu berhasil membeli barang-barang ini, yang kamu rasakan itu apa? Apakah kamu di akhir itu ada rasa penyesalan mungkin? Atau rasa apa? Atau, eee, senang saja? Atau mungkin karena memang pengaruh, eee, pengaruh lingkungan?
Boleh boleh. Iya, mmm. Iya. Sebenarnya aku sih kalau pas membeli senang-senang aja ya Kak ya. Jadi, eee, berasanya tuh ya udah memang, eee, ya udah wajar juga gitu kayak aku tuh, eee, iya memang be bekerja juga sendiri gitu kan, mencari uang sendiri, ya udahlah memang aku, eee, layakla, layak untuk mendapatkan ya seperti reward-lah buat diri aku. Dan juga misalkan kayak aku membeli raket baru buat padel, "Oh ya udah, eee, toh juga memang butuh nih raket ini untuk menambah skill aku untuk begini, untuk begitu." Jadi kayak sebenarnya senang-senang aja, cuman memang setelah setelah, eee, beberapa lama misalkan udah berjalan 2 minggu, 1 bulan apalagi nih yang aku bilang 3 bulan belakangan aku kayak ngerasanya, "Loh kok, eee, lumayan, eee, boros ya, ternyata boncos juga nih kesulitan juga nih aku nih ternyata nih. Apa, <tsk> eee, dengan finansial kalau diteruskan seperti ini kayaknya ng nggak bagus deh aku kan juga pengen punya masa depan yang yang punya tabungan dan lain-lain ya sebagai laki-laki." Gitu Kak.
Oh iya. Ya. Iya. Ya. Iya. Iya. Iya. Betul. Nah, eee, baik baik. Mmm, dari beberapa yang, eee, kamu sudah gambarkan ya dari sini ada semacam kompleksitas ya Kak ya dari persoalan kebiasaan, kemudian, eee, apa namanya, gabungan antar kebiasaan tadi yang menjadi semi personalitas kamu, kemudian ada, eee, apa namanya, faktor dukungan dari luar karena ke ko eee, hobi kamu, kemudian ditambah lagi dengan kamu terlibat dalam 1 komunitas yang menunjang, eee, apa namanya, kamu untuk me menjadi lebih konsumtif lagi untuk, eee, apa namanya, eee, kemudian ditambah lagi, eee, apa namanya, mungkin kamu dengan sosial, eee, gencar-gencarnya sosial media sekarang yang, eee, apa namanya, diskon atau sale itu masuk secara otomatis dan bahkan bisa jadi tanpa ada batasan ya di ini. Nah, eee, mungkin, eee, saran saya mungkin bisa jadi efektif atau tidak efektif tapi mungkin ya, kamu bisa mencoba satu-satu dan pelan-pelan, dari sisi awal mungkin kamu bisa begini, misalnya kamu kan sudah berpikir tadi ya soal tabungan, nah pernah nggak kamu mencoba misalnya kamu men-set up satu investasi ya Kak, eee, kamu alihkan uang kamu ke sistem, eee, misalnya investasi atau misalnya yang tidak mudah kamu ambil begitu saja uang itu.
Iya. Iya gitu. Iya. Ya. Mmm, sebenarnya sih kalau kalau soal investasi aku udah ada ya Kak ya, aku bermain saham, tapi memang kalau yang, eee, si eee, sistem yang memang sulit diambil belum sih Kak, mungkin seperti deposito gitu ya maksudnya ya Kak ya?
Iya. Iya iya. Apa pun itu bentuknya mungkin ya deposito atau apa pun bentuknya itu misalnya kamu, eee, alihkan ya, uang penghasilan kamu itu untuk investasi ke yang sifatnya edukasi mungkin atau yang sifatnya yang bisa nanti di usia-usia tertentu kamu, kamu bisa mengambil keuntungan lebih tetapi juga bisa memberikan produktivitas terhadap kamu. Jadinya investasi ini block, semacam block terhadap uang kamu yang, eee, apa namanya kamu itu tidak secara otomatis bisa mengambil seperti itu Kak.
Mmm, oke. Oke, iya iya iya.
Ja iya seperti itu. Nah mungkin kamu juga bisa mencoba ya, biasa jadi karena kamu dalam peralihan transisi. Kamu tadi sebut juga kan kadang kamu melakukan itu semacam self reward ya, terhadap kamu karena kamu sudah bekerja sendiri dan itu lumrah-lumrah saja untuk memberikan apresiasi terhadap diri. Tapi pernah enggak kamu mencoba berpikir yang lebih jauh, yang lebih responsible? Jadi self reward ini kamu anggap sebuah investasi masa depan kepada kamu. Saya akan gini, kamu terapkan ke dalam diri kamu, "Saya akan eee me-reward dise diri saya, de melalui hal-hal yang ada added value-nya, yang lebih bersifat produktif, jadi tidak hanya lebih bersifat konsumtif misalnya, oh ya self reward saya ke kesehatan, tetapi kesehatan saya ini ketika saya belanja sesuatu yang sifatnya kesehatan, saya harus memberikan batas bahwa saya memang kesehatan saya bertambah dengan saya belanja ini." Nah, dengan demikian kamu berinvestasi dala terhadap kesehatan kamu. Bagaimana kalau seperti ini?
Iya betul Kak. Oke. Oke. Hmm, ya. Wah sangat, eee, masuk akal dan boleh dicoba banget sih Kak memang ke aku memang belum terlalu terpikirkan sampai sana, atau juga mungkin aku terlalu banyak melihat sosial media ya Kak ya, kan karena kan sosial media juga, eee, selalu ada pengaruh terhadap diskon besar atau flash sale ini ya, mungkin semacam TikTok dan lain-lain kan suka ada gitu ya, apakah aku harus mengurangi itu atau memang, eee, sifat konsumtif aku ini harus diarahkan kepada yang lain ya? Aku aku bingung di situ sih Kak.
Iya. Iya. Betul. Iya. Memang, eee, perlu ada 2 hal tadi ya. Kamu tepat bahwa sifat konsumtif kamu yang perlu kamu arahkan itu dari diri sendiri ya, dengan tadi itu, dengan cara mem-block keuangan kamu, kemudian kamu menginvestasikan terhadap hal-hal yang punya, eee, value yang lebih ya, entah itu terhadap er eee, pe pendidikan kamu mungkin, edukasi kamu atau mungkin masa depan kamu yang bersifat akan menjadi tabungan untuk masa depan atau pensiun kamu ketika kamu, eee, tidak sanggup lagi bekerja. Pikirkan selalu bahwa apa namanya, hari depan kamu itu nanti ada masa-masa di mana kamu sudah tidak bisa bekerja lagi dan ketika kamu tidak bisa bekerja lagi, kamu sudah punya simpanan yang bisa kamu manfaatkan itu adalah self reward masa depan. Nah soal tadi sosial media ya betul itu sosial media yang menjadi tempat di mana masuknya diskon-diskon besar ini, eee, melalui pemasaran-pemasaran yang masif. Nah pernah nggak kamu memberi semacam apa ya, men-set up reminder terhadap HP kamu atau kamu mis misalnya mungkin melakukan block ya, melakukan, eee, apa namanya, block terhadap, eee, produk-produk tertentu yang menurut kamu ini muncul terus gitu loh. Jadi salah satu caranya adalah block-lah, eee, apa namanya, eee eee, company, eee, apa namanya, block-lah, eee, pemasaran itu untuk bisa masuk ke dalam, eee eee, HP kamu atau atau atau sosial media kamu. Jadinya kamu tidak akan terdik ter terdistraksi, nah pernah nggak kamu coba seperti itu?
Mmm, iya iya. Iya. Mmm. Oh, iya iya iya. Iya. Sebenarnya belum sih Kak, kalau sampai langkah yang, eee, nge mem-block itu atau nggak mungkin, mmm, tadi apa ya, eee, iya aku sih akan coba, eee, ini ya lebih fokus kayak block dan ini ya dan dan mengurangi sosial media Kak ya, karena memang, eee, cukup, eee, bisa dibilang memang ini sih kayaknya itu yang pengaruhnya signifikan gitu terhadap apa kesulitan aku nih dalam menahan ini nih belanja-belanja konsumtif ini Kak. Waduh ya terima kasih banget nih Kak masukan-masukan, sarannya juga yang paling penting aku juga udah di, eee, dengarkan nih udah cukup lega nih Kak yang penting, itu.
Iya. Iya. Iya. Iya. <chuckles> Iya, betul. Iya iya, ndak papa, yang penting dari semua, apa namanya, eee, langkah-langkah itu minimal kamu, eee, bisa mencoba untuk, eee, melakukannya pelan-pelan ya. Anggap saja bahwa dari satu saran yang kamu lakukan, dari satu langkah itu adalah kemenangan kecil, kemudian nanti kamu melakukan lagi hal yang lain kemenangan kecil lagi. Jadi nanti berikan waktu diri kamu sendiri untuk mencoba berubah ke hal-hal yang lebih baik ya minimal sebelum bisa betul-betul menghindari tadi itu belanja impulsif online. Semoga sukses ya Kak ya!
Wah, bener bener, Kak. Iya, bener bener. Iya, terima kasih banyak, Kak. Oke. Ya. Sampai jumpa.
Baik. Mari.